Ah, maibahagi ko lang itong aking sitwasyon ngayon. Alam mo eto nalalapit na nga ang seasons of holiday, unang-una na diyan 'yong Pasko, 'di ba? Nakaka-excite 'yan, eh, mga panahon na 'yan. At 'yon nga, 'yong excitement minsan, eh, kaakibat na diyan ay 'yong paggastos, 'di ba? <laughs> Paggastos at ka-busy-han, 'di ba, at 'yan nga naku, maibahagi ko sa'yo. Ito nga medyo nabi-busy na rin ako sa pamimili at 'yong mga pangregalo para sa aking mga kasamahan sa trabaho at sa aking mga kapamilya. At siyempre pagka sa kapamilya nakasanayan na 'yan, 'di ba, sa atin talagang laging magreregalo tayo, eh. Either kung wala na talagang panahon, pera na lang, eh. Pero as much as possible talagang bibili talaga at mag-sho-shopping, eh. At minsan nga may mga wishlist pa 'yan, 'di ba? At ayan alam mo sa totoo lang gusto ko talagang mai-share 'to sa'yo para, alam mo 'yon, mapayuhan mo man lang ako kung paano talaga ako kailangang mamili ng epektibo na, alam mo 'yon, para hindi talaga nasasayang 'yong pera ko. At isa pa diyan, 'yong oras ko. So actually ano 'yan, eh, kombinasyon 'yan, eh, 'di ba? At 'yon nga kasi pa alam mo sa totoo lang, meron naman din talagang mga online, pero hindi talaga ako online buyer, eh. Mas gusto ko talaga 'yong nakikita ko talaga 'yong bibilhin ko sa ano, eh, mismo 'yong, eh, oh, in reality, 'di ba? At kumbaga 'tsaka para marami tayong mapag ah, ano tawag do'n? Mapagco-compare-an, 'di ba? At 'yon nga. 'Yon lang. Kumbaga gusto ko talagang mai-share to sa'yo at 'yon nga, katulad nga kahapon namili ako. At sabi ko nga, "Naku, ano ba 'yong bibilhin ko? Damit ba? Or yung"
Mm. Yes. Mhm. <laughs> Tama. Mm. Mm. Kaya nga. Mm. Tama. <laughs> Hmm, okey. Oo. Sa mall? Oo. Mm. Mm, mm.
ah mga pagkain? Or 'yong mga
Oo.